जी, वही तो। इसीलिए क्या होता है कि लोग समुन्दर में भी मतलब डीप सी में जाने से पहले ही बहुत बार सोचते हैं कि अंदर क्या है। पहाड़ों में ऐसा नहीं है पहाड़ों में जैसे कि बहुत सारे जीव-जंतु के लोगों का आईडीया रहता है। गाइड भी रहते हैं।
जी, जी। जी, जी, सही बात है। जी, जी, पहाड़ो का तो रहता है, गाइड भी रहते हैं उनको सब पता है। लोकल को तो चलो सब पता रहता है कि यहाँ पे ये डेंजर है, यहाँ पे ये खतरा है। तो उनको गाइड भी कर देते हैं कि इस टाइम पे यहाँ पे मत निकलो। कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो अगर जाना है आपको तो थोड़ा ज़रा प्रिकॉशंनस लेके जाओ, थोड़ा सावधानी के साथ जाओ।
हाँ। एग्स हाँ, वही चीज़।
तो समुन्दर में तो चलो हमें पता नहीं है वहाँ पे डीप में क्या हो सकता है।

जी, तो आप बताएँ आप पहाड़ों पे जाना पसंद करते हैं या फिर अ, समुद्र तट पे?
जी, अगर मैं अपना पर्सनल अगर ओपिनियन दूँ तो मुझे दोनों ही बेहद पसंद हैं। लेकिन अगर मुझे 1 पॉइंट भी अगर ज़्यादा देना होगा तो मैं उसको समुद्र तट को देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आपका ख़्यालात?
जी, जी। जी, जी। जी मेरा भी सेम ही पसंद है। मैं भी ज़्यादातर जो है समुद्र तट के बीच जाना पसंद करता हूँ। मैं कभी पहाड़ों पे गया ही नहीं हूँ इसलिए मेरे को कुछ पता नहीं है। मैं वैसे बीचेज़ पे बहुत ज़्यादा घूम चुका हूँ।

जी, तो फिर भी आपको कुछ-कुछ मतलब अ, लाइक एक्साइटमेंट है कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। जी।
जी, जी, जी। जी, जी। मेरे को एक साइड में जी, मेरे को बोटिंग करने का बहुत शौक है, मैं कभी जी, सोचता हूँ कि मैं एक बोटिंग करूँगा पर खैर अभी मैं अग जॉब पे नहीं हूँ, <chuckles> तो मैं इधर आ गई, इधर कोई नहीं है, बीच नहीं है।
वाओ! वेरी गुड। ओके, तो नो इश्यू वो टाइम टू टाइम आपका हो जाएगा, आई विश, तो फिर भी मतलब आपका कुछ ड्रीम है कि जैसे बोटिंग जो है वो मेनली आपका रिवर्स में बहुत बढ़िया रहता है, तो समुद्र में आपको कुछ लाइक स्विमिंग या वो सब का इच्छा है?
जी, जी। <chuckles> जी, जी, जी। जी, जी, जी। जी, स्विमिंग मेरे को नहीं आता, <chuckles> पर मैं सीखना चाहूँगा। जी, जी, जी।
फिर भी मतलब लाइक हाँ, हाँ। एकदम।
जी, जी। सीखना मैं चाहूँगा ज़रूर, स्विमिंग समुद्र में करना चाहूँगा।
तो तो पहाड़ों के हिसाब से आपका मतलब ख्यालात क्या हैं कि लाइक ऐज़ अ, एक्सपेक्टेशन कि पहाड़ों से आप क्या उम्मीद लगाते हैं कि पहाड़ों से मुझे क्या मिल सकता है, लाइक शांति या एडवेंचर या कुछ भी, कुछ एक्सपेक्टेशन्स?
जी, पहाड़ों पे जो है वो शांति है, एक तो चलो शांति बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पहाड़ों पे, नेचर में होते हैं, सो फ्रेश हवा भी रहती है और मैं तो अपने दोस्तों के साथ जो है वहाँ पे ट्रैकिंग करना चाहता हूँ, जो हम ट्रैकिंग करते हैं ना कैंप कैंप करना चाहते हैं। जी, जी, जी। हमने सब दोस्तों ने प्लान भी करा हुआ है, शायद हम अगले नेक्स्ट मन्थ जो है सब जाएँ, कश्मीर जाएँ, वहाँ पे हम सब कैंप भी करेंगे और एक्सपीरियंस भी हो जाएगा पहाड़ों का।
जी, जी। हुँ।

जी, तो हाँ।
जी, आप क्या समुद्र तट की र ज समुद्र तट की रेत से खेलना पसंद करते हैं या फिर पहाड़ों की ऊँचाइयों पर उ चढ़ना पसंद करते हैं?
जी, जैसे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं बाइक राइडिंग वगैरह करता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ, तो मैं पहाड़ों पे भी घूमता हूँ, समुंदर में भी घूमता हूँ। हाँ, एक पॉइंट मैं समुंदर को एक्स्ट्रा ज़्यादा देना चाहता हूँ, कि पर्सनली मुझे, समुंदर में नहाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कि जैसे लहरें आके थोड़ा उलट दे रहे है, बहुत ही मज़ा आता है उसमें और पहाड़ो में एक्चुअल क्या मज़ा आता है, पहाड़ो में चलते हुए घूमने में मुझे उतना मज़ा नहीं आता, जितना जाने में, बाइक लेके पहाड़ों में ऐसे कर्व रास्ते में ऐसे घूमते-घूमते जाने में, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है।
जी, जी। अ जी, जी, जी। जी, जी, जी।